Como você aprende a confiar em si depois de falhar?
Ah, eu acho que assim, eu acho que isso a gente aprende meio que na escola, quase. Porque quando você vai mal em uma matéria, ou você vai mal na prova, você não tem jeito, você não pode falar: "Ai eu não quero mais." <chuckles> Tem a próxima. E aí você vai ter que fazer, e não tem essa opção. Então é isso, e eu acho que o esporte também é uma coisa que ensina bastante.
Aham. É verdade. Aham. E você costuma praticar algum esporte ou já praticou algum que você tem alguma história assim que você aprendeu depois de uma falha assim, aprendeu a confiar mais em você?
Ai